Ja, genau, das führe ich auch, super gern, noch aus. Äh, und zwar, also, erstmal kam natürlich tatsächlich so dieser dieser Schlag ins Gesicht. So: „Oh Mann, da da kriegst du jetzt irgendwie irgendwie konvertiert, das Angebot, so irgendwie noch so gut wie gar nicht.“ Aber, ähm, ich habe es dann bin's dann wirklich analytisch angegangen, um auch mein Selbstvertrauen, wieder, äh, irgendwie herzustellen und habe gesagt: „Okay, ähm, vielleicht ist das Angebot noch nicht klar genug. Vielleicht gibt's auch technische Gründe, dass die Algorithmen, ähm, die Posts halt unten halten.“ Man sieht ja, wie viele Impressionen man bekommt, so, ne? Und wenn du halt nur 5 Impre Impressionen bekommst, also, wenn's nur fünfmal angezeigt wird, dann heißt das halt schon, dass der Algorithmus, aus irgend 'nem Grund das Angebot unterdrückt, ne?
<chuckles> Ja.
Also, mein Selbstvertrauen, konnte ich dann dahingehend stabilisieren, dass ich gesagt habe: „Okay, es gibt technische Gründe, hm, und für die finde ich jetzt, äh, im innerhalb der nächsten Wochen und Monate hoffentlich Lösungen.“, ne? Ja, und s
Schön, also, hast du dann gesagt: „Ey, ich bleibe, auf jeden Fall, erst mal dran und hast das ganze Projekt nicht an acta gelegt.“
Ja.